Привет. Слушай, у меня тут такой вот, ам, проблема, ситуация, я даже не знаю, как это правильно назвать. Ну вот дошло до того, что меня, в принципе, саму уже подбешивать всё это начало и
Мгм, так, расскажи.
Вот так, пытаюсь заняться спортом начаться начать. Регулярно как-то стараюсь это делать. А, ну то есть ничего такого там сверх какого-то естественного, никаких там, знаешь, сразу <exhales> с места в карьер, там с нуля сразу в интенсивные тренировки или что-то вот такое. Просто вот, знаешь, для общего поддержания формы, для того, чтобы просто вот как-то вот какая-то гибкость, эластичность мышц оставалась, чтобы в тонусе просто себя держать, знаешь.
Мгм. Мгм. Пон
И вот как-то я заметила, что, в принципе, у меня периодически получается вроде как вывести это на какой-то регулярный график. Ну, то есть, например, там раз в 2 дня там вот что-то такое делать. Какие-то вот там полчасика, хотя бы там часик какой-нибудь такого вот, ам, комплекса упражнений. И в какой-то момент мне даже кажется, что я вроде как: "Вот оно". Я там вошла в колею, у меня есть график, я ему следую, всё замечательно.
Мгм.
А потом что-то происходит, да.
Например?
Это что-то могут быть ну вот смотри, может быть какой-нибудь выходной, когда, например, по идее у меня должна была быть по графику тренировка, но, например, планы поменялись и мы там уехали отдыхать на целый день.
Мгм. Мгм.
Естественно, после такого там, особенно, если это, там, был какой-нибудь на природе вы там ходили гуляли, тебе не хочется вечером заниматься тренировкой. Может быть, и время нет, если поздно вернулись, бывало и такое. И я вот понимаю, что если вот как-то так вот из графика я немножечко выбиваюсь, даже там буквально на 1-2 дня, то потом мне чуть ли не заново нужно начинать с нуля восстанавливать вот эту вот привычку. И я вот пока не поняла, как мне сделать так, чтобы это как-то проще было. И вот этого возможно ли вообще, не знаю. Может, есть у тя какие-то идеи по этому поводу? <chuckles>
Мгм. Э, слушай, ну, это очень такой распространённый такой вопрос, потому что, на самом деле, вот закрепление новых привычек- это действительно такая история, которая очень популярна, потому что хочется привить себе что-то полезное, классное. И очень хорошо, что ты, знаешь, э, задаешься этим вопросом, а не пустила там всё на самотёк, опустила руки и решила больше ничем не заниматься. Это говорит о том, что ты серьёзно настроена. И, ты знаешь, с таким настроем, э, тебе будет гораздо легче, <sniffs> вот, прийти к своему результату, которого ты ждёшь. Э, слушаю.
Ага. Да. Мгм. Мгм. Ну меня вообще радует для начала, что это, знаешь, такая не одна я с такой проблемой, как ты говоришь. Так что и, наверное, кто-то где-то решение уже придумал, не знаю, но в а, но мне оно пока не пришло, да. <chuckles>
<chuckles> Конечно, на самом деле, есть несколько вариантов, как можно действовать, но позволь мне немножко тебя вот ещё поспрашивать, чтобы уточнить ситуацию, и было э от них, э, весь как бы контекст, чтобы был более ясным. Скажи, вот как долго ты уже пытаешься вот эту вот привычку, уточни, пожалуйста, немножко конкретнее- как долго ты пытаешься, закрепить эту привычку, э, ввести, вот, в рутину спорт?
Так. А, конечно, давай. Мгм. Ну, ты знаешь, уже, наверное, месяца где-то, вот, 2-2,5.
Мгм, м. Окей.
И вот, мне казалось бы, вот, знаешь, типа там пониднь вот, начала вроде что-то, так, врод неделю 1,5, там 2 получилось, а потом хопа, и и всё обратно.
М. Мгм, понятно, да, хорошо. А скажи, вот, э, может быть, ты уже пробовала какие-то способы конкретные? То есть, ты либо, там, график составляла, либо купила, там, тренировки в определённые дни, либо, э, как ты сама пыталась справиться с этим?
Ну, смотри, я себе пыталась поставить, что, вот допустим, а, я занимаюсь, а, раз в 2 дня.
Мгм.
То есть, грубо говоря, чтобы я, там, 1 день позанималась, на 2 день всё-таки, там, мышцы, вот, имели вот этот вот перерыв, потому что я вроде как знаю, что в спорте, вот, э, такие вот моменты, периоды и перерывы, они тоже важны для того, чтобы, там, ну, мышцы восстанавливались между тренировками, чтобы как-то вот организм обрабатывал, <chuckles> не знаю, информацию с тренировок, которая ему поступила до до следующего, так сказать, сеанса. <grunts> Вот, поэтому я как-то, вот, раз в 2 дня пыталась это, вот, сделать.
Мгм. Всё верно. М. Мгм. Хорошо, спасибо за твой ответ. Ты знаешь, я попробую рассказать тебе 1 историю, ну, не историю, а 1 вариант как бы, действий, а ты, хм, скажи, может ли это помочь тебе? Потому что ты знаешь, это вопрос достаточно индивидуальный и во многом зависит от человека, потому что нет такого универсального, знаешь, решения. Здесь нужно будет, э, нь подобрать. И вот 1 из таких вариантов- это сделать привычку частью своей личности. Может быть, ты слышала что-то об этом? Это как будто бы представить себе, что твоя идентичность, она, э, естественно, уникальная, но её можно подкреплять какими-то вот такими моментами. Ну, например, сесть вот так перед зеркалом, хм, и, возможно, даже как-то описать, что какая я. Э, например: я, там, весёлая, энергичная, я у меня вот такие волосы, у меня вот такое образование. Вот описать всё всё всё, что в тебе есть, и решить, что твоя идентичность, она никуда не будет идти, она не будет полной, она не будет какой-то, э, на 100 % правильной, если в ней не будет спорта. И вот связывать привычку с идентичностью, то есть, э, формуль формулировать в своей голове это так: я- тот человек, который занимается спортом. И вот эта вот, знаешь, такая внутренняя установка, которая будет в твоей голове, она будет таким надёжным подкреплением для того, чтобы, э, вот этот спорт, он был частью твоей жизни, а не просто, знаешь, как будто бы надо сделать. А на подсознательном уровне это будет уже ощущаться как то, что и есть ты, и ты без этого жить не можешь. Э, скажи, этот вариант для тебя может сработать или мы подберём что-то другое?
М. Мгм. Так, хорошо. Мгм. Та. Так. Мгм. Ага! Мгм. Так. Интересно. Слушай, ну я вот, на самом деле, не знаю, а, но тут дело в том, что я вот такие ну, слушай, мне аж кажется, какое-то слово модное есть, которым всё это называется, а аффирмации что ли? Когда вот ты вот так садишься перед зеркалом и так вот себе рассказываешь, какой ты, там, красивый, умный, что у тебя всё получится, чтобы действительно <chuckles> что-то в этот день получилось. Тут дело в том, что я, на самом деле, такое не особо пробовала. А не особо пробовала я это, потому что мне всегда казалось, что ну как, не то, чтобы казалось, я, в принципе, за самой такое за собой такое подмечаю, что
Мгм. Мгм.
ну, я как-то, что ли, слишком объективный и рациональный человек для этого.
Мгм.
Ну, то есть как бы я могу себе там на полном серьёзе сесть перед зеркалом, начать рассказывать: "Так, сегодня у меня, не знаю, хорошее настроение. Сегодня я там, вот, молодец, чего-то добьюсь". И тут же там таким вот рефреном на заднем фоне у меня в голове будет: "Ага, да, ну, проговорила ты слова в зеркало, но если ты ничего не сделаешь, ничего ж не получится". То есть как бы ну ну, от слов мало что зависит, да, знаешь, самой себе сказанных. Если ты действительно там то, что ты сказала: "Я себе молодец". И если там пошла лежать на диванчике, это не значит, что работа, которая должна была сделаться и из-за которой ты была бы молодец, сама по себе сделается. Да, то есть вот такой какой-то аналитический, рациональный тролль у меня где-то в голове сидит. Поэтому, вот не знаю: <chuckles> сработает или нет.
Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Так, э это хорошее, на самом деле, замечание, имеет место быть. Окей, давай, м, перейдём к следующему этапу. Ты знаешь, ещё иногда помогает делать привычку очень простой и маленькой, то есть не ставить сразу себе огромные такие цели, сложные, сложно достижимые. Там, заниматься спортом через день и через месяц уже сесть на шпагат и быть вообще чемпионкой, а раздробить их, сделать их такими маленькими, чтобы это были небольшие шаги, но при этом поддерживать регулярность. То есть в этом вопросе, знаешь, мотивация, впе э, эмоции, э, какая-то такая вот вдохновение- это не очень хороший шаг. Здесь важно соблюдать дисциплину, потому что это вот как раз-таки та вещь, которая поддерживает привычку и внедряет её в твою жизнь и как бы навсегда. Э, поэтому если это будет небольшие такие шаги, короткие тренировки, например: с начать с растяжки или, допустим, какие-то коротких упражнений, которые тебе нравятся и приемлемы. Пусть это будет небольшая тренировка, там, двадцать тридцать минут, потом увеличивать интенсивность. Возможно, взять какие-то уроки у персонального тренера, чтобы он тебе правильно напрь направлял, но начинать с маленьких, э, шагов, но регулярность в этом- самое главное.
Мгм. Так. Мгм. Так. М. Мгм. Мгм. Одноразового такого, да? Так, слушай, вот это, мне кажется, как-то в моём конкретном случае уже более реализуемая идея.
Мгм.
То есть как-то, с чего-то такого совсем маленького начать, может быть, не пробуя сразу, з не знаю там но вот сейчас тож то, как я пробовала, режим я пробовала, ну, вот раз в 2 дня, как я говорила, и до, ну, 45 минут, час этому всему уделять там на разные группы мышц, разные упражнения. Но вот, может быть, действительно стоит это как бы откатить и начать, грубо говоря, с 0, с каких-то буквально десяти-пятнадцатиминутных вещей и потом как-то постепенно увеличивать. Возможно, это и есть такой вот небольшой вариант. Потому что я, на самом деле, и правда, я сейчас понимаю, вот ты мне напомнила, <chuckles> рассказала и я вспомнила, что где-то уже слышала, что, а, рекомендуют иногда, если человек там совсем не хочет, э, какие-то специфичные упражнения выполнять и что-то такое, там, не знаю, просто попробовать какую-нибудь там планочку держать 30 секунд каждый день. Что-то такое. Мне кажется, вот это- модификация вот этого. Я правильно понимаю вот такой подход?
Мгм. Мгм. Мгм. Э, да, скорее всего, здесь, наверно, тоже будет у каждого разный ответ, потому что интенсивность упражнений, виды упражнений, э, и их продолжительность- это всё можешь отрегулировать ты сама, по своему графику. И вот здесь ещё очень важно, знаешь, отслеживать прогресс и замечать, вот, маленькие победы, которые есть, и укреплять самоощущение. То есть, э, замечать вот этот момент, что: "Слушай, уже вот несколько раз я регулярно сходила на спорт, какая я молодец". Похвалить саму себ похвалить себя. И, на самом деле, только ты сама лично знаешь, э, что для тебя будет наилучшей такой оценкой: поощрения, либо это может какой-то презент, либо устроить себе маленький праздник, либо там сделать, э, трекер, где ты будешь закрашивать клеточки. Это могут разные варианты, но вот это вот подкрепление позитивное- оно помогает продолжать и повышает вот этот вот уровень удовлетворения от сделанной работы, от проделанных каких-то упражнений. И так гораздо легче возвращаться снова и снова и внедрять эту привычку в свою жизнь.
Мгм. Да. Хорошо. Мгм. Ясно, да. Слушай, да, вот это, мне кажется, действительно важный момент про то, чтобы замечать такие маленькие вещи. Ну, просто в других сферах жизни, то я, в принципе, давно заметила, что как-то такие вот маленькие успехи отмечать- оно помогает держать мотивацию. Но почему-то как-то я не думала перенести это и на занятия спортом тоже. Вот ты мне щас <chuckles> хорошо подсказала это сделать. Слушай, ну вот действительно, я, в принципе, поняла, как я снова попробую вернуться к этой привычке с очень маленьких шагов. Подкреплять, замечать, отмечать свой успех и постепенно наращивать. В принципе, всё, я поняла. Спасибо тебе. Надеюсь для меня это сработает.
Мгм. Я думаю, что у тебя получится, потому что ты большая молодец. Ты ищешь, э, путь, и я думаю, ты его найдешь.